Ja, also so was mag ich auch total gerne ähm, an Bäumen zumindest die Bäume so bisschen die Rinde anzufassen, zu streifen oder so beim Vorbeilaufen. Da denkt man natürlich dann manchmal: „Oh, wie sehe ich jetzt aus" und so was, ne, das ist dann, da kommt mir so dieses ha, „und sehe ich jetzt aus wie so hier so 'n Treehugger und dann gucken die mich an oder ich spinne oder so." Aber dann denke ich mir so: „Ach komm, also, viele Leute fassen gerne Pflanzen an und das tut ja auch irgendwie, also, gut." Und ja, das mache ich auf jeden Fall gerne so. Die Rinde, ich find, das bringt einen so das hat so was Meditatives, einfach so die Handflächen auf die Baumrind Mhm. Das tut auf jeden Fall total gut. Da hab ich 'ne lustige Geschichte, wo irgendwie wo ich hier, ähm, ja draußen war und dann kam auf einmal 'ne Frau an und meinte so: Ja, also ich hatte auch so meine Hand meine Handflächen so an 'ner Baumrinde. Und dann dann kam so 'ne Frau: „Ach, ich fasse auch fasst du gerne Bäume an? Ja, ich fasse auch total gerne Bäume an und aber hier, ne, in der Stadt, ähm, die sind ja die Bäume die sind ja alle krank. Also der zieht dir dann ja die Energie ab, anstatt dir geben." Und da hab ich gedacht: „Na ja okay, also ja okay, danke für die Warnung und so.“ Das war halt 'n lustiges Gespräch, ne, was dadurch dann so zustande kam. Irgendwie sehr skurril ähm ja.
Ja. Mhm. Ja klar. Aha. Aha, okay. Ja, verstehe. Ja absolut, ja. Mhm. Total ja, mhm. Total, ja. Ja. Ach so, oh je. Aha. Ja. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Das ist ja wirklich außergewöhnlich, ja dass dass du da so was erlebt hast, ja. Kam's da abseits oder abgesehen von der Begegnung noch zu anderen, ähm

Ne, also, das jetzt nicht. Also, ich be ich begegne oft Leuten mit Hunden, äh, tatsächlich. Ähm, ja, und da also, die ganzen Hunde in der Umgebung. Gestern war ich um 'ne andere Zeit draußen, da habe ich, äh, Hunde bin ich Hunden begegnet, die ich noch nie gesehen habe. 'N süßer mini superkleiner Chihuahua, lustig, vor allem jetzt im Winter haben die ja dann ja, da haben die ja dann alle immer so kleine, ähm, Jäckchen an und so, das find ich total süß und lustig. Ja, und da ist, ähm, so 'ne große Wiese, da geh ich immer drüber, also das tut auch also extrem gut. Da gehe ich nicht barfuß würde ich auch im Sommer nicht barfuß jetzt drüber gehen, weil es ist schon auch also, Hunde laufen da schon auch drüber, wobei halt auch im im Sommer auch als, äh, Leute da, äh, sitzen, ne, und liegen auf ihren Matten oder grillen. Man muss schon aufpassen, also da konn kann auch schon mal, ähm, ja, das ein oder andere Ja also, das vielleicht auch, aber vor allem also, das ein oder andere Hundeexkrement kann da schon auch mal liegen.
Mhm. Ja. Mhm. Süß, ja. Mhm. Verstehe. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Glasscherben. Mhm. Okay, ja. Verstehe ja, die ein oder andere Tretmine, okay.
Ja.
Verstehe, ja.
Aber da habe ich auch neulich, ähm, draußen auf der Wiese da war 'n Mann das war auch super irgendwie skurril und lustig und interessant. Da war 'n Mann, ähm
Okay, erzähl gerne mal. Mhm.
Ja. Da war 'n Mann, äh, mit 'nem Fahrrad. Also, ich habe auf einmal gesehen, da ist so 'n kleiner Junge nämlich ist zum Fahrrad gelaufen. Und dann ich hab in 'nem Busch so 'n Riesen Papagei gesehen. Und da hab ich gedacht, wow, und dann der Mann da habe ich gesehen, oh, der Mann lässt den da fliegen, ne? Der setzt den immer wieder auf seinen Arm und lässt den da fliegen. Dann ist so 'n dann stand da so 'n Fahrrad und dann de 'n kleiner Junge ist da hingelaufen und direkt vor mir auf einmal habe ich gesehen, wow, hier sitzen, weiß nicht, ich glaub, das waren so 3, 4, glaub ich, so ungefähr Papa andere Papageien noch in anderen Farben.
Oh, wow. Mhm. 'Ne ganze Papageifamilie, 'n ganzer Schwarm, okay.
Ja. Total. Und die waren ganz ruhig, ne? Die haben nichts gemacht, die haben dann nichts gesagt und so. Das war sehr interessant. Dann habe ich den noch gefragt, ja, also: „Reden die und so?" Und dann meint der: „Ne, also, Papageien, die reden, das ist 'n Zeichen davon, dass die Papageien, ähm, unglücklich sind oder sich einsam fühlen" oder sowas hat er gemeint. Keine Ahnung.
Ja spannend. Ja. Okay, ja, spannend, mhm. Das wusste ich jetzt auch nicht, ja, so was. Mhm.
Ja.
Ja, welche welche kurzen Atemübungen oder Achtsamkeitsmomente tun dir dann gut? Machst du da auch so Meditation dann im Wald oder